Genau, ich wollte, dass sie ihren gewohnten Lebensstandard weiter hat und dass sie immer genügend Geld hat. Und es war auch durch ein Erbe von meinem Onkel war eigentlich wahnsinnig viel Geld da ursprünglich, ja, waren waren 200 noch was 1.000 € auf dem Konto. Und meine Schwester hat das geschafft, dass das ganze Geld weg ist. Und und jetzt auf einmal heißt es: „Ja, wenn du jetzt, ähm, u unsere Mutter besuchst, ja, ähm ja, die kann sich jetzt keine großen Sprünge mehr leisten. Also, vielleicht ein oder zweimal Restaurantbesuch geht vielleicht, aber ansonsten solltet ihr euch zurückhalten.“ Und ich denke: „Sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein.“
Mhm.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das ganze Geld weg ist. Ich wusste das nicht, weil meine Schwester, die weil sie in Deutschland wohnt und ich nicht. Dadurch hatte mein Sch meine Schwester die ganzen finanziellen Sachen für meine Mutter übernommen, und ich wusste gar nicht, wie schlimm das ist. Und auf einmal sagt mir meine Schwester: „Ja.“ Weil ich gesagt habe: „Ja, ey, was soll denn das jetzt? Wie viel Geld ist denn noch da?“ Und ich dachte, müssten noch mindestens 50.000 da sein. Und da waren noch 3.000 € auf dem Konto.
Ja.
Und da, ja und das habe ich ihr dann an 'n Kopf geschmissen. Da habe ich gesagt: „Ey, das kann ja wohl nicht sein, dass du alles in dieses scheiß Haus reis reingesteckt hast, und jetzt hat meine eigene Mutter hier kein Geld mehr.“
Okay, ich verstehe. Ja, das verstehe ich. Mir fällt es total schwer, da jetzt 'ne einfache Lösung zu finden, weil man möchte ja, dass es der eigenen Mutter gut geht. Also, ich finde, das ist so nachvollziehbar.
Ja. Ja, ja, und und ich meine, man sollte annehmen, dass beide Kinder das wollen, aber ja, irgendwie und und vor allen Dingen, das Schlimme ist, im Nachhinein, jetzt ist ja sowieso auch zu spät. Geld ist weg, und und u und sie verlangt von mir ach so, und dann hat sie gesagt: „Oh, na ja, wenn dir das nicht recht ist, wie ich mich um u unsere Mutter gekümmert habe, dann kümmere du dich jetzt von jetzt an.“ So, und nun sick sitze ich hier aufm ganz anderen Kontinent, und auf einmal soll ich mich jetzt um um den Winterdienstvertrag mit den Handwerkern kümmern und all so 'n Scheiß. Ich sage: „Sag mal, hast du sie noch alle? <chuckles> Soll ich jetzt“
M ja, äh Mhm. Und eure Mutter ist dazu kognitiv nicht mehr in der Lage oder grad einfach finanziell nicht dazu in der Lage?